Ne, das nicht, aber, weiß ich nicht, um 4:33, also, echt, ich möchte da nicht aufstehen. Also, das ist mir total viel zu früh.
Okay. Ja, w wann geht er denn schlafen?
Äh, früher als ich. Also, ich bin 'ne absolute Nachteule. Wir sind da doch sehr gegensätzlich bei manchen Sachen, ja. Ne, ne, also, er ist dann eher d
Äh, nö, ist ja nicht schlimm, ne, aber da da stelle ich mir schon so 9:00 wahrscheinlich oder so.
Ne, so so um 10 oder so schon und und irgend und ich bin eher so Richt Richtung, ja, zwischen 12:00 und 1:00. <chuckles> Also, ich bin dann eher ich ich brauche nicht so viel Schlaf und ich weiß ich nicht jetzt, hätt eh, also, mein Tag hätte mir viel zu wenig Stunden, wenn ich jetzt so viel schlafen würde irgendwie um
Okay. Okay, wow. Na ja, aber, vi aber, viel schläft er ja auch nicht, ne? Also, wenn er um 10:00 schlafen geht bis 4:00, sind ja grade mal sech auch nur 6,5 Stunden, wenn's wenn's hinkommt. Ähm, ja, also, ist jetzt auch nicht viel, ne? Aber ja, ich wa kann schon verstehen, was du meinst eben, ähm, äh, je älter man wird, das Gefühl hat, man man hat immer weniger vom Tag und <giggles> man muss auch die Zeit effe ja, genau, mhm.
Ja, die die Nacht wird immer kürzer oder so zumindest zumindest habe ich oft das Gefühl. Na ja, und bei mir ist so am Samstag, ähm, kein Wecker. Das ist schon mal so das 1. Und dann, ja, natürlich ist es dieser dieser dieser Rhythmus, den der Körper einfach hat, zwingt mich natürlich trotzdem dazu, meistens genau um die Uhrzeit, wo sonst mein Wecker geht oder 5 Minuten später auf Uhr zu gucken und zu denken: „Oh nein, oh nein, warum? <laughs> Waru“ Na klar, aber dann kann ich meistens nicht wieder einschlafen. Das ist echt fürchterlich. Mein Mann ist dann meistens aber auch schon aufgestanden, äh, selbst um 6:00 am am Wochenende, weil der hat ja dann schon 1,5 Stunden länger geschlafen als son
Okay. Mhm, bleibst du da nicht liegen? Okay. Aber, äh Ja eben. Aber w äh, ist das nicht 'n schönes Gefühl, auf die Uhr zu gucken und zu denken: „Ah, i ich muss ja heute nicht arbeiten, sondern kann kann liegen bleiben?“
Ja, natürlich. Aber es ich wünde würde mir eher wünschen, dass ich vielleicht dann auch mal bis um 8:00 durchschlafe.

Ja, so gegen 6:00 dann, ähm, stehe ich dann langsam auf, gehe ins Bad also, ich muss dazu sagen, ich bin dann alleine, äh, beziehungsweise mein Mann ist schon ausm Haus, der ist absoluter Frühaufsteher und hat, äh, Arbeitszeiten, wo er sich das total frei einteilen kann und der geht immer schon um 5:40 ausm Haus. Das heißt, ich brauche ich habe keinen morgens, mit dem ich erst mal gleich reden muss, was ich eigentlich ganz gut finde. Ich bin zwar kein Morgenmuffel, aber wenn mir dann gleich einer so voll blubbert, das brauche ich eigentlich nicht.
Mhm. Oh. Ja. Äh, ja, also der hat so was wie Gleitzeit und kann sich das dann aussuchen, wann er aus dem Haus geht oder oder s okay, okay, ja.
So sieht's aus, genau. So sieht's aus, ganz ganz klassisch 35- Stunden-Woche, kann kann machen, was er will. Und dann er sagt: „Nein, ich ich fange gerne früh an, bin ich früh zu Hause.“ Na ja, dann ganz praktisch. Na ja, und gegen 6:00 gehe ich dann kurz ins Bad, aber wi wirklich nur eben so so das Nötigste und ziehe mir dann meistens auch was ganz Gemütliches an, wirklich einfach entweder 'ne Jeans oder Jogginghose, T-Shirt, fertig. Weil um 6:20 steht dann meine Tochter auf.
Mhm. M genau, genau. Okay, das heißt
Und die will erzählen, also die ist gleich immer on. Also sobald <snorts> sobald, äh, die wach ist bei der geht um 6:20 der Wecker, dann, äh, habe ich aber für mich so 'n bisschen Zeit ja gehabt, um erst mal richtig anzukommen an im Tag und dann fängt sie gleich an zu erzählen.
<giggles> Okay, das heißt, ihr setzt euch dort gemeinsam am Tisch oder oder passiert das so b bei bei 'ner Aktivität? Ich weiß nicht, sie macht sich gerade fertig für die für die Schule oder für die Arbeit, wo auch immer.
Ja, genau, ich für die Schule noch, also ich ich gehe einfach bei ihr rein, ähm, und wenn ich um 6:18 dann schon mal bei ihr reingehe und dann ist sie so natürlich genau wie ich, wo sie sagt: „Nein, habe noch 2 Minuten, mein Wecker ging noch nicht. Ich möchte noch liegen bleiben.“ Hm, an angeboren würde ich das jetzt mal nennen, <chuckles> ganz klassisch. Ähm, und dann dann sind so diese ganz typischen Sachen: „Ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll,“ oder „Mama, wo ist meine Hose?“ Oder: „Wo ist dies, wo ist das?“ Ja, das ist so so, typisch Teenager, würde ich das jetzt mal nennen. <chuckles>
Hm, ja. Weiß gar nicht, woher sie das hat. <giggles> Ja. <chuckles> Ja. <snorts> Mhm. Mhm. Okay. Wie lange geht das? Und und das ist wahrsche var variiert ja wahrscheinlich, ne? Es gibt bestimmt auch noch mal Morgende, wo ihr euch nicht so viel jetzt zu erzählen habt und was machst du danach?
Ähm, meistens geht das so gute 5 Minuten. Also gegen 6:30 verlasse ich meist die oberste Etage und gehe dann 'ne Etage tiefer, um dann ganz klassisch so zu gucken: Frühstück. Aber nicht für mich, sondern nur für sie, weil ich ich bin jemand, ich kann nicht morgens gleich so früh was essen.
Mhm. Ah. Mhm. Okay.